Olha, me conta como a tecnologia ajudou, assim, ou atrapalhou o seu aprendizado, hein?
A tecnologia só tem ajudado, né. Antigamente a gente tinha que ir pra biblioteca procurar livro, muitas vezes, eh, em turmas grandes, né, principalmente quando o professor passava atividades no determinado livro e esse livro só tinham um 5 exemplares. Então, assim, eram turmas de 50 alunos, então era impossível a gente conseguir os
Boa. Aham. Hum. Entendi. Nossa! Era? E ter que compartilhar o livro também, né, ter que dividir com o colega.
É, então, assim, era super complicado, né. Então, às vezes, tinha que pedir: "Pelo o amor de Deus" pra um colega, pra poder tirar xerox, porque não tinha exemplar suficiente para todos os alunos da sala. E principalmente aquelas disciplinas de cálculo, Ó meu Deus, com a lista de exercício é, lus lista de exercícios sem fim. Então era muito complicado. Com a tecnologia
Nossa, que dificul Nossa, imagino. Que tem muito números. Uhum.